Wah iya banget lagi, Mas. Kalo aku tuh dulu kan nontonnya Upin Ipin, Upin Ipin tuh kan menceritakan kayak kehidupan anak kecil pada umumnya gitu ya, main bareng, ini, segala macem. Nah itu tuh jadi kayak, <swallows> eee, gambaran aku main sama temen-temen gitu loh. Kadang Upin Ipin main yang, apa, nenek kebayang yang tutup mata, terus, "Ayah susanti" yang lagunya itu loh. Nah itu Mhm, itu jadi ikut-ikutan main gitu. Terus selain itu mungkin, dari Dora, "Dora the Explorer" itu kan suka berpetualang terus suka tanya, eee, "Aku peta aku peta." Gitu kan. Iya. Terus, ya aku sama temen-temen tuh kayak Nah. Aku sama sama temen-temen tuh jadi kayak ikut-ikutan bikin, e petualangan kecil-kecilan gitu loh, eee, yang meniru si Dora itu, gitu. Terus kadang diselipin permainannya yang biasanya dimainin Upin Ipin, gitu, jadi kayak, wah, seru banget sih kalo diinget lagi, gitu.
Mhm. Iya. Oke. Mhm. M oke. Wow! Oh, iya iya iya iya. Mhm. Menarik. Mhm mhm. Iya. Oh, iya iya. Budi jangan mencuri Budi jangan mencuri. Iya iya. Mhm. Hmm, oke. Hmm, iya iya. <chuckles> Iya iya, betul banget yah, eee sangat, apa ya ya, kalo diinget itu kayak hangat banget buat diceritakan gitu kan? Betul betul betul. Betul betul betul.
Mhm. Bener. Betul banget. Wah Wah, ke terbawa Upin Ipin banget nih jadinya nih. Aduh, jadi pengen main ini loh, Mas, apa, yang pake tutup tutup botol yang, eee, digambar-gambarin di punya Upin Ipin, tau enggak? Yang ditepuk, terus tutupnya lompat. Nah.
<chuckles> Heeh. Apa? Hmm, mmm, i ish Oh, iya iya. Itu tutup botol sama itu sih, stik es krim sih, kalau aku sih. Mhm mhm mhm.
Nah, itu. Itu juga menarik banget. Dulu sering main itu gara-gara Upin Ipin, jadinya. Waduh, kita ternyata mirip-mirip nih. <chuckles>
Iya, sama sama sama. Iya. Memang memang bener sih, apa ya, eee, acara atau tontonan itu pengaruh banget, gitu, cara bermain. Dan sebenernya cara berpikir juga gitu, kayak, ya, apa ya, s eee, ngambil kes eee, ngambil, apa ya, <tsk> kayak, mmm, kes apa, keputusan gitu-gitu, kayak, "Ini ini adalah jalan ninjaku!" Gitu-gitu. Aduh, lucu banget sih kalau dipikir-pikir. Heeh.
Bener. Betul betul betul. Apa tuh? Heeh. <laughs> Iya iya iya. Bener bener bener. Terus tapi kalo sampe sekarang nih, eee Kak Mas suka masih suka nonton lagi enggak? Atau kalo misalnya disuruh nonton lagi, masih mau gak? Ke SpongeBob tadi?
Mhm. Eee, kalau untuk sekarang mungkin kurang ya, sudah terasa beda, gitu ya, untuk sekarang. Tapi untuk 4 tahun yang lalu kayaknya aku masih suka nonton, gitu.
Mhm. Oke. Kenapa tuh? Oh, ya. Ada alasan khusus gak, Mas? Atau ya, cuman enggak suka aja?
Iya. Mmm, mungkin ya karena sudah apa ya, sudah terlalu lelap di dalam kehidupan dewasa, jadi ya, tidak tidak, apa ya terasa beda lah nonton kayak gitu, gitu.
Oke oke oke. Mhm mhm mhm. Kalau aku masih suka, cuma sayangnya tuh diulang-ulang terus, jadinya sekarang udah males gitu. Episodenya gak ada yang baru sih, gitu.
Mhm. Hmm. Hmm, ya, iya. Oke oke. Heeh. Menarik, iya, terima kasih banyak ya, buat ngobrolnya. Iya, selamat sore, eh, siang.
Wah, menarik banget nih ngobrolin kartun gini. <chuckles> Terima kasih, ya, Mas, ya. Mhm.